Falar em foca, eu vou falar em foca, só para fazer uma tangente rapidinho aqui, Uma foca fofa é uma fofoca?
Esse aí então, não vou entender. Hã. Pode ser.
<chuckles> Tudo bem, vamos voltar para o nosso assunto. Mas só um pensamento que surgiu, assim, está vendo? Eu gosto de pensar, mas eu gosto de pensar, que eu sou normal, eu sei que eu sou doido, mas
É, você é muito criativo mesmo. Mas, né.
Uma foca fofa, é uma fofoca. Ah, mule Mas vamos lá. Eh, eu não trocaria não trocaria isso aqui, por nada na vida, entende?
Com certeza, nã não estou questionando sua família, as pessoas que você ama, está morando junto, não, isso aí é a sua família, esse é o seu modelo familiar, você está feliz, você entende, você ama a todos, não é isso que a gente está dizendo, só que para você focar no seu trabalho
Porque apesar dos estresses Aham. Eh. Mas eu amo todos amo todos e de vez em quando, dá vontade de pegar eles pelo pescoço, tá.
Sim, mas isso é comum nessa família aí, né, tipo a grande família ok.
É só só não pego. <chuckles> <chuckles> Verdade, é é por aí mesmo.
Exatamente, você ama, você entende, cada um tem seu jeito, a outra briga por causa da panela, o outro vem mostrar, está tudo bem, só que para você trabalhar hã
Quando meu filho arrumar uma namorada quando meu filho arrumar um namorada, ela vai ser a Augustinha, certo?